Ah ouais, mais c'est fou.
C'est 1/3 du prix en plus, c'est abusé.
Ça, c'est fou. Ah, mais c'est clair, c'est fou.
Bon après le prix a vachement augmenté avec McDo aussi parce que McDo, avant la viande c'était de la viande qui venait de n'importe où et c'était pas de la viande qui était super bonne
Ouais.
maintenant la viande c'est de la viande française, pour le coup, donc ils sont tu sais, ils achètent aux ex aux aux exploitants français, donc du coup, ça coûte plus cher que si tu achètes de la viande dans des pays où c'est moins cher.
OK, OK, ça, je savais pas.
Donc c'est compréhensible.
Pour toute leur gamme?
Pour tout.
OK, OK.
En fait, tu vas tu vas sur le site de McDo, en fait, tu peux voir, pour chaque, heu, pour pa pour chaque burger, d'où vient la viande.
OK, OK, ça, c'est fou, ça. C'est fou de te dire, avant, vraiment, tu t'en foutais, heu, à partir du moment où tu avais ton burger, heu, tu étais tranquille, quoi. C'est vraiment, heu
Donc heu Ben, c'est ça. Bon après tu pe tu prends un big mac, hein, c'est un mélange, heu, tu sais, tu prends les les sandwichs les merch les moins chers, c'est un mélange de viande, heu, vraiment basique, heu, pas chère, quoi, mais c'est de la viande française, c'est ça, mais par exemple, si tu prends un 280, le 280 c'est un vrai steak, en fait. Tu sais, c'est pas un un steak composé de plusieurs trucs, heu, différents.
Oui. Ah oui, c'est un nugget de steak, hein, vraiment, heu, c'est. <chuckles> Ouais. Ah, c'est vrai qu'il est bon, le deux cent quatre-vingts. C'est vrai. Après, c'est BK aussi qui font qui font pas mal les steaks aussi, mais le problème avec BK, c'est, heu
Non mais le problème c'est que moi BK il y avait par chez moi, en fait, BK ils sont arrivés très, très tard donc heu
Heu, bah, je crois que moi aussi, hein. Pour le coup, heu, c'était quand? C'était 2015-2014? Ils sont arrivé en France.
Ben, je crois que c'est pour tout le monde, en vrai. Ça doit être ça. Ca doit être ça. Parce que le 1er le 1er BK, en fait, qu'il y avait par chez nous, il était à Marseille. Il était à 3 heures de route.
Franchement, heu Ouais, ça me choque pas. Bah, ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à faire 3 heures de route pour ça, mais
Et d Alors, attends, tu vas rigoler
Ah, ouais, ouais.
un jour, avec des potes, heu, on était, heu, assis dans le village. On savait pas quoi faire, machin. Il y en a un qui te sort: «Vas-y, heu, on va à Burger King».
Ouais.